Allora, come abitudini che ho sviluppato, mhmm, ti dico la verità mi soddisfano abbastanza tutte, perché poi sono diciamo tra virgolette "collaudate" e mhmm, e comunque mi, uhm, mhmm, mi portano dei benefici provati ecco. Una cosa che cambie
Eh. Ehm, è è un piano infallibile il tuo quindi, le hai provate tutte per raggiungere il massimo.
Sì, sì diciamo sì in realtà, però è abbastanza semplice da applicare, non è che faccio i miracoli ecco. Quindi, di è proprio questo l'obiettivo delle abitudini, fare piccole azioni quotidiane, che non ci uhm, diciamo non ci costano così tanto, ma che a lungo termine, hanno dei benefici, comunque, est importanti, ecco, per la nostra vita.
Okay. E Certo, certo, beh, alla fine non s non è non si parla più di sacrifici, ma comunque ragionarci su e prendere comunque un uno schema, no, un s seguire uno schema, e poi semplicemente attuarlo.
Mh-mh. Esatto. Certo. Chiaro, esatto. Poi sai mh-mh, dimmi dimmi.
Non effetiv sì. Effettivamente dicevo, scusami, non d da come ne parli tu, magari anche hai proprio la mentalità impostata, non sembra comunque così difficile, cioè, sembrerebbe in realtà, qua chiunque ci può provare, basta comunque pensarci e studiare un po', voglio dire, informarsi. Sì.
Mh-mh. Assolutamente. Certo, come tutte le cose, siamo noi che decidiamo di fare che prendiamo la decisione di farlo, poi ci sono, sai 2 tipi di persone nella vita, quelle che prendono, lo fanno o almeno ci provano e quelle che trovano delle scuse. Però, pe penso che non sia un compromesso così grave da da prendere, ehm, fare delle piccole azioni quotidiane che alla fine ci possono portare solamente che dei benefici, ecco.
Mh, mh, mh. Eh sì, sì, sì, è molto più facile. Oh. No, no, assolutamente. E e chi magari, ehm, fa fatica o comunque, come dicevi tu, trova delle scuse, che consiglio breve gli daresti?
Mh-mh.